Thật ra đó thì mình cũng hông có so sánh, ơ vì mình không có biết cụ thể là người ta đang trải qua những cái gì. Mình chỉ biết là người ta cũng bị áp lực. Và ví dụ ngồi nói chuyện với nhau, mình hỏi han bạn bè của mình làm trong cùng lĩnh vực thì họ nói cũng có những cái áp lực nhất định, cho nên hoặc là có nhiều công ty cọ cũng có những cái cái biện pháp hoặc là lương thưởng nó cũng khác nhau, nhưng mà áp lực doanh số là chắc chắn ai cũng có hết trơn á.
Mình hiểu. Ừm. À, rồi. Ừm, đúng rồi.
Nên mình mình biết là mình hông một mình nhưng mà mình hơi đuối thiệt.
À, rồi, mình hiểu câu chuyện của bạn mà. Đúng là tuy là bạn không so sánh nhưng mà bạn cũng có tham khảo và biết rằng là những người cùng ngành nghề với bạn là họ cũng đang có những áp lực riêng, đúng không? À, thì đúng là bạn không cô đơn mà, bởi vì cái việc này thì ai cũng hay gặp thôi, a, không việc gì phải lo quá cả nhá. Rồi tiếp đến thì mình cũng muốn hỏi bạn thêm ấy, là cái việc mà bạn đang bị mất ngủ vì cái áp lực doanh thu này này, thì không biết là bình thường ấy, à, buổi tối đi, ờ, về nhà thì bạn có mang bao giờ mang cả công việc của bạn lên giường mỗi tối không?
Chính xác đó bạn. Ừm. Ừm. Ừm, ô kê. Ừm. Đem lên giường thì không đâu, nhưng mà mình vẫn phải làm việc trễ đến khi 7, 8 giờ tối, có những khi trễ hơn để giải quyết công việc cho xong ấy. Nhưng mà khi về nhà thì mình không có đụng đến công việc nữa.
À, rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi, có nghĩa là, ừm, không, a, mang công việc lên giường, thế nhưng mà nói chung là cũng, a, làm, à, gọi là, ờ, OT, gọi là làm thêm thời gian, đúng không? Để có thể là đ đạt được
Ừm. Suy nghĩ, vẫn suy nghĩ về nó. Đúng rồi, cái việc về nhà thì không làm đâu, mà đầu óc của mình thì lâu lâu mình vẫn suy nghĩ, mình lo lắng, tại vì cả ngày mình làm á, mình biết là cái mục tiêu khó đạt được mà, áp lực mà, căng thẳng nữa.
Ừm, vẫn suy nghĩ về nó. Ừm, hiểu rồi. Đúng thật là nhiều khi là có những cái suy nghĩ mà áp lực doanh thu ở chỗ làm, nhưng mà nó áp lực quá thành ra là, ờ, về nhà vẫn suy nghĩ nhiều mà, đúng không? Thì những cái đó nó có thể là sẽ gây cho bạn cái sự mất ngủ đấy. Thế thì, ờm, bản thân bạn nhá, bạn có phân biệt được rõ giữa cái nỗ lực và cái việc là tự ép bản thân quá mức không? Á, có bao giờ bạn thử phân biệt không?
Chính xác đó. Đúng rồi đó.